Ia sim, sim, faz sentido, faz sentido.
Entendeu? Então ela está em um nível bem baixo, mas se eu comer uma semana bolo, café com leite, hã, comer ovo frito, ovo cozido, sabe, e aí eu faço a semana toda, é.
Várias vezes, né, vai ter um resultado, não bom.
Eu tenho um super resultado, sabe qual é o pior resultado de todos? Vou te dizer é o pum do intolerante.
Eu imagino, eu imagino deve ser muito chato para vocês, né, porque não é algo que vocês queiram, é tipo simplesmente tem intolerância comi e não tenho como, né, estar estar bem com aquilo, não se sente confortável, né, às vezes em público não se pode comer essas coisas também em grande quantidade, né, para não gerar uma situação chata eu imagino que seja muito ruim. Agora uma dúvida que eu tinha para você também que é a primeira dúvida mesmo, né, eu consegui entender o seu caso, como é que você age, né, uma forma muito legal também de não deixar de comer o que você gosta, que você está mais que certa em fazer isso, né, mas e quando chega uma pessoa na sua casa que tenha realmente essas intolerâncias, a glúten ou a lactose, qual estratégia ali na cozinha você usa para, porque você é um caso, agora cada pessoa é diferente, não é porque a pessoa tem intolerância que você vai fazer um pão com glúten mesmo e, ah, eu como a pessoa vai comer também, né, quais estratégias você usa ali, um faz um checklist, conversa com a pessoa antes, né, para que a pessoa consiga se alimentar, né, e ainda mais, quando às vezes tem uma situação mais complexa e mais tensa, da pessoa às vezes descobrir alergia quando está comendo a sua comida, isso já aconteceu alguma vez? <laughs>
É. Exato. Exatamente. Uhum. Uhum. Sim. Exato. Aham. Sim. Exatamente. Não, não. Hã. Uhum. Então Ah não, <laughs> não, não, n não aí não hein, eu sou super cuidadosa. Então, vamos lá, primeira pergunta eu vou tentar não esquecer, hein, primeira pergunta que você falou, né, como é que eu vou agir? Boa, como agir, né, quando vem alguém, eu primeiro antes de convidar as pessoas para minha casa eu pergunto exatamente se a pessoa tem alguma intolerância, alergia, porque eu vou fazer tal comida, essa pessoa fala: "Ai Lu eu não posso comer alho", eu falo: "Nossa você vai me ferrar".
Aham, eu v eu volto não tem problema, eu posso perguntar de novo. Entendi.